あ、なんかそれをケチって買わなかったんですよ、なんほしき ケチで、なんか結構、昔なんか、お母さんが使ってたやつとかを引き継いで使ったりとか、ま、使えるからいいやみたいな感じで、あっかあんまり高い機能がついたのを買うタイプじゃなくて。
あ、そうなんですか。 はい。ええ。 ええ。 はい。
で、そうですね、なんかその見守りカメラとか、なんかそういうハイテクなものも、あんまり買うタイプじゃなくて、そうなんですよね。
はい。 でも、これで、その、ま、アイロンはじゃあ、そういうのに変えて、もちろん見守りカメラもつけて
うん。 うんうんうん。そうですよね、アイロンはうん。
で、やると、もうそのお出かけ先から確認することが出来るからうん、そのいてもたってもみたいな、もう不安で、みたいなのは、もう解消出来そうですよね。
あ、確かに。 いや、そうですよね。うんうんうん。